Oye, sí, sabes que sí, mira que no lo había pensado de esa manera, ¿no? Como como hacer la transición, eh, no tan no tan abismal, ¿no? De de todo a nada, de de todo el día ocupada a a no tener ocupación en el día, eh, yo hablaría con mi jefe, de verdad, y yo creo que esa opción sí la hay, porque en la oficina hay un señor que él ya está yo sé que él está jubilado, y él va poquitas horas al día, mm, entonces esa opción sí la puede haber. Mira lo que es uno no como no no no preguntar, no no asesorarse, eh, pero bueno, voy a empezar por ahí, y y también como como pensar a ver, qué otras ot qué otras actividades así me pudiera, eh, me pudiera interesar. Mira que a mí me gusta me gusta la pintura. eh, no pinto ni nada de eso, pero siempre me ha gustado, eh, me gust Sí, ajá.
Sí, claro. Gracias. Claro, claro. Buenísimo. Puedes empezar un curso, tal vez, en esas horas libres que estás dejando de trabajar, empiezas un curso y empiezas a aprenderlo un poquito mejor ahora. O también podrías usar ese tiempo al principio para hacer un poco de ejercicio, y es un ambiente que que puede ser también bastante divertido, no en un gimnasio como tal, sino puedes buscar tal vez pilates, yoga. Ahí puedes conocer gente también que está en situación similar a la tuya, puedes conocer nuevas amistades, hacer un círculo social que puede ser, buenos amigos nuevos.
Mm. <clears throat> Ajá. Ujú. Sí.

Bueno, ¿sabes qué?, mm, yo veo que sí me puedo todavía tengo un hijo dependiente, ¿no?, eh, está en en en secundaria, se gradúa dentro de 1 año, ya va para la universidad, eh, pero bueno, eso está eso es algo que que mi esposo y yo lo lo planeamos desde que él prácticamente nació y, su universidad está paga, pero igual está dependiente aquí en la casa, ¿no?, él si que sale, que los gastos de él, etcétera, bueno. Y y bueno y, está en realidad los gastos fijos, ¿no? De pronto la la parte económica, mm, si yo dejo de trabajar, como voy a recibir, ¿no?, lo que te digo, la pensión, se puede uno ajustar en ciertas cosas, de pronto ya si sales, ¿qué te digo yo?, los 2 días del fin de semana a comer, de pronto sales 1 y, no pasaría nada, ¿no? O cancelar como suscripciones, tal vez que no usas, porque tú puedes tienes 10000 suscripciones y y no usas ninguna, porque eso también pasa, eh, empezar por ahí, ¿no? Entonces, digamos, eh, digamos todavía bueno, la responsabilidad son los gastos fijos todavía, el normal, la casa, de pronto un carro, eh, entonces, eh, pero sí existe la posibilidad de de, bueno, con la pensión y, como te digo, quitar un poco de gastos extra que uno se da, se pueden hacer. Entonces sí, sí, claro, un ajuste, correcto, tú lo has dicho.
Okey. Buenísimo. Buenísimo. Un buen ajuste, claro, buenísimo. Quizás podrías intentar, eh eh tal vez, mientras la transición para la jubilación como tal, por completo, negociar en tu trabajo con tu jefe menos horas y, ves cómo te vas sintiendo. Tal vez, bajar el horario de 60 horas a la semana a solo trabajar 40 y, si te vas sintiendo cómoda, pues negocias ya un poco menos, mediodía nada más y así, hasta que te sientas que ya estás preparada, pues, para quedarte en casa, o empiezas a hacer alguna cosa que por hobby te guste hacer y, que también pueda generarte algún tipo de ingreso en casa y ya no tengas que ir oficialmente al a la oficina, pues, tantas horas a la semana.
Ujú. Ajá. Okey. Mm. Ujú. Mm, oye, sí, mira, qué excelente idea, porque eso no lo había pensado, trabajar de pronto menos horas, ¿no?, eh.
Sí, para que sea progresivo, para que sea lento y, no sea un choque tan fuerte entre estar tan activa y pasar a ser una persona más pasiva, más tranquila. Eh, a veces puede ser para muchas personas es un cambio maravilloso, pero para otras no suele ser tan perfecto. Entonces, que si lo vas llevando paso a paso y, más lento, pues, la adaptación puede ser un poquito más amable, ¿no?
Ah, claro. A la inec eh, sí. Mm. Ujú.